Eee, iya, aku suka jajan, Kak. Jadi tapi gak tau ya, eee, mungkin kalau aku, kalau misalnya perasaan lagi suntuk itu lebih banyak jajan dibandingkan saat sedih. Karena kalau saat sedih itu bawaannya kayak gak pengen ngapa-ngapain gitu, Kak. Jadi, eee, apa, eee, hatinya itu kayak terhanyut, eee, dengan rasa sedihnya itu. Heeh, begitu. Eee, jadi aku, eee, mendingan langsung pulang, terus, eee, ya itu, eee, beres-beres dulu, terus dengerin musik, baru tidur, kayak gitu sih, Kak. Heeh.
Iya? Oh, pas suntuk? Mhm. Ah, iya iya. Wah, suasana ya. Ah, gitu, oke, iya iya. Berarti mhm. Ah, pulang. Mhm, iya? Oh, gitu, ya, heeh, rutinitasnya. Nah, tapi ini kalau di rumah, pas memang lagi sedih, Kakak memang menyendiri gitu kan, nah, atau misalnya sempet cerita dulu nih, sama orang di rumah, gitu kan, biar lega, biasanya gimana, Kak?
Heeh, mhm. Heeh. Heeh, eee, kalo aku malah ini, Kak, eee, mendem sendiri, karena aku tidak terlalu suka untuk, eee, me apa ya, curhat ya, eee, terutama untuk, eee, rasa sedih aku, begitu. Jadi mhm, jadi aku cenderungnya kalau pun memang harus curhat, aku, eee, nulis, Kak, e nulis jurnal.
Ah, gitu. Cerita, curhat, ah, iya. Iya, juga sih, iya, betul.